Şöyle bir sıkıntım var. Yani, çalıştığım iş yerinde yaşadığım bir problemim var. Eee, mesela, nasıl ki bir iş veriliyor ya da bir yoğunluk var. Eee, o sıra önüne bir iş gelmiş ve çalışma arkadaşların da var. Yani, aşağı yukarı aynı işleri yapıyoruz. Eee, ama ben verilen süreden önce ya da bunun bir süresi varsa da yoksa da, önüme bir iş bırakıldığı zaman onun önümde durması beni rahatsız ediyor. Ben bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorum bir an önce çünkü bi ya, gözüme batıyor. O masanın üstünde bir evraktır ya da, eee, işte, tamamlanması gereken, hani, sanki cumadan verilen ödevi, yani, öyle, pazara bırakmamak gibi bir şey bu benim için. Eee, halledince senden daha fazla bir çalışma beklentisi içine sine giriyorlar ya, yani, diğerleriyle mesela aynı, yani, mesela diyelim ki, 3 kişiyiz, 3'ümüzde de aynı iş var. Ben önce bitirdim, hani, diğerleri kendi yavaşlıklarından ziyade, işte, işlerine de gelmiyor, yapası da gelmiyor, böyle, oyalana, oyalana iş yapan arkadaşlarımız oluyor ya, iş yerinde. Yani, onların da bir sonraki, işte, bölüşeceğimiz işler diyelim aynen, ama ben önce bitirdiğim için o iş bana yıkılıyor ve bu beni çok rahatsız ediyor. Yani, kendime de çok engel olamıyorum çünkü sallana sallana yapılacak işler değil bunlar nihayetinde ve gözüme de batıyor. Yani, yapılacak bir iş olarak, böyle, hani, gözümün önünde durması beni rahatsız da ediyor ama bununla bir türlü başa da çıkamıyorum. Yani, ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Şimdi, kötü de olmak istemiyorum ama sallana sallana çalışıyorlar, kalkıp onlara bir şey desen ya da bunu işveren ne kadar görüyor, bu durum beni çok rahatsız ediyor ya.
Nedir o? Hı hı, anladım. Tabii, hâliyle. İster istemez. E, tabii. Evet.
Ne yapabilirim onu da bilmiyorum.
As aslında, hani, buradaki senin üzerindeki beklentiler, eee, sen zayıfsın diye oluşmadı. Hani, tam tersine, sen çok iyi iş yaptığın için ya da daha fazla iş yaptığın için, hani, biraz daha bu yük sana yıkılıyor gibi aslında. Hani, yani, sürekli hazır bulunmak, eee, bir kişilik borcu da değil. Hani, bu noktada, bu düzen aslında sana ait değil. Sistem böyle di işlediği için sen de bundan ister istemez etkileniyorsun. Hani, belki de yorgun hissetmenin, tükenmiş hissetmenin hatta bazen de sinirlenip geri çekilmek istemekte, hani, bu noktada şu anki içerisinde bulunduğun durumdan biraz şikayetçi olmakta, hani, hepsi gayet normal ama biraz daha seni i daha iyi anlayabilmek için, eee, birkaç soru sormak istiyorum. İlk önce, hani, bu bahsettiğin, eee, o gerçekten yapılmakta diğer arkadaşlarının zorlandığı bu iş, eee, senin iş tanımında veya, eee, işe girerken imzaladığın bu sözleşme bu durumu kapsıyor mu? İlk öncelikle bunu öğrenmek istiyorum.
Evet. Evet. Evet, ama Evet. Doğru. Tabii, tabii. Yani, ben burada işe ilk önce, ııı, halkla ilişkiler olarak başlamıştım. İş tanımım farklıydı. Daha sonra ben, eee, departman değişikliğini, hani, yeni mezun olmuştum o sırada. Eee, muhasebeye geçtim. Şimdi muhasebe kısmında çalışırken bir şefim var ve ona göre bir belli sorumluluklarım var ama zaman zaman artık, ımm, halkla ilişkileri de bildiğim için beni joker gibi de kullanıyorlar. Hani, o sırada atıyorum, eee, nasıl diyeyim, hani, elim bir boştaysa veya nihayetinde, ııı, ya, elim zaten bildikleri için aslında beni de biraz, hani, "Sen de şunlara yardım et,"e geliyor muhabbet. Hani, "Sen şurayı birazcık toparla," ya geliyor ve bu, beni gerçekten rahatsız ediyor. Hani, departman değiştirmişim yetmiyor, tamam, içerisinin, ya, halkla ilişkilerin bir yoğunluğu olabilir ama. Yani, yoğunluk aslında onların yapmayışından, onların, böyle, sallana sallana çalışmasından kaynaklanıyor. Ya, çünkü ben oradayken, hani, hem telefona bakıyordum, halkla ilişkilersin, yani, hem telefona bakıyorsun hem bir, eee, ne bileyim, bilgisayar üzerinden gelen çağrılara dönüyorsun, içerideki evrak işlerine de koşuyorsun ve bunları yapabiliyo yapabiliyordum. Ben yapabiliyorsam demek ki bu yapılabilir bir şey aslında. Ama sallana sallana da çalışmak istiyorsan, eee, bu da senin tercihine kalıyor ama bu durumda nihayetinde <swallows> departman değişikliğim olmadan önce ben o insanlarla aynı maaşı alıyordum. Yani, eee, ama bu değil, bunun ederi bu değil. O zaman bir insan, hani, suistimal edilmiş hissediyor.
Hıı, anladım. Evet, tabii. Gibi. Hıı, anladım. Kesinlikle. Haklısın. Tabii. Peki, iii, ş burada insan kaynakları eee, ile ilgili olan işte daha önceki tecrübenin olması da bu noktada, hani, seni, eee, bu işi yapabildiğini bildikleri için biraz daha, eee, fazla yük yüklenmesine de sebep oluyor. Do doğru anladım, değil mi?
Yani, öncesinde ben üniversiteden daha yeni mezun olmuştum. Yani, benim buna dair, yani, ımm, o sıra ben pandemi zamanı mezun olmuştum, böyle, çok kendi alanımla ilgili bir yeri bulamadığım için aslında oraya girmiştim. Hani, bir şeyler de öğrenmiş olayım, boşta kalmayayım gibi girdiğim bir yerdi orası. Ve, eee, orada, yani, bunu aslında her yerde yaşadığım için aslında örnek olarak ilk problemi oradan başlattım, yani, üzerinden yıllar geçti, ben oradan ayrıldım ama, eee, bu hayatın her yerinde de karşılaştığım bir sorun olarak devam ediyor. Yani, atıyorum, şu anda mesela, ııı, yaklaşık 2-3 ay oldu yurt dışına taşındım. Burada mesela, yüksek lisans yapıyorum ve bir grup ödevi almak zorundayız. Grup ödevinde de, yani, iş orada, yani, ben toparlayıcı olduğum için yine benim üstüme yıkılıyor. Bu hayatın her yerinde böyle.
Anladım. Anladım. <chuckles> Anlıyorum, peki, daha önce bu konu hakkında, eee, hani, belki yöneticinle, belki ekip arkadaşlarına herhangi bir, eee, yani, şikâyetini dile getirdin mi? Bu konuda konuştun mu? Eğer konuştuysan bu nasıl geçti?
Eee, iş yerinde bunu söylemiştim. Eee, yani, zaten söylememe çok gerek yok da, gözle görülebilir bir hâldeydi. Çünkü ben gerçekten çok sıkılmıştım. Yani, artık, ya, zaten yeni iş işe başlamışım, hani, yeni mezun olmuşum ve devamlı bu var, devamlı bu var. Hiçbirine artık, hani, bir tepki verilmiyor, bir şey yapılmıyor ve yapılmıyor da gerçekten. Yani, işverenim bunu biliyor, ayrıca konuşuyoruz ama ben burada, hani, yatıştırılan kişi oluyorum hep. Yani, hani, "Halledeceğiz, idare et, birazcık daha idare et" ama hiçbir şey değişmemiş. Tabii, aynen öyle.
Tabii. Yetiştirmek gibi. Aslında burada fazladan işlerde, hani, eee, biraz mini geciktirme taktiği g gibi bir şey söyleyebilirim. Hani, kibar, profesyonel ama sınır koyan bir cevap verebilirsin böyle bir durumda. Hani, ne demek istiyorum, hani, bunu ele almadan önce örnek, işte, x işini tamamlaman g gerekiyor. Eee, öncek önceliklendirmeyi birlikte netleştirebilir miyiz gibi bir, eee, soru sorma. Hani, orada, aslında iş yerinde belli bir önceliğe sahip işinin olduğunu, bunu, eee, senin önceliğin olmayan işini getiren kişiye, eee, soru olarak, eee, sorma. Hani, hangisini önceliklendireyim gibi, hangisini daha önce yapayım gibi bir soru sorman da aslında, eee, bu noktada sana karşı tavırlarda biraz netlik, eee, olması gerektiğini karşı tarafa aktarmak gibi olabilir. Hani, bu cümle he hem sorumluluğu paylaştırıyor aslında hem de "Tek sen yakalamak zorundasın" baskısını kırıyor.
Ha. Doğru. E Evet, doğru, doğru söylüyorsun ama, yani, o biraz şey gibi düşün, yani, mesela, işte, yemeğini yedin, işte, ve lavaboda bulaşıklar var. Yani, onun bence toparlanması lazım. Aynen, o bana orada batıyor. Yani, ya da orada bekletince b ardından gelebilecek işleri düşünüyorum. Hani, muhasebedeyken özellikle bel ya, işlerin belli vakitleri var. İşte, ne bileyim, eee, yani, ayın belli bir vakti, böyle, sakin olur muhasebe ama, böyle, bir 20-25 günü de çok yoğundur. Şimdi, ben onu oraya yığarsam sonraki işlerim benim yığılacak. Yani, benim işimi de başkası yapmayacak nihayetinde. Hani, ben onlara yardım ediyorum amenna ama siz bana ne yapacaksınız? Siz bana ne kadar yardım edeceksiniz? Hiç. Eee, şimdi o noktada, eee, mecbur kalıyorsun aslında.
Hı hı, işlevsel olmuyor. Hı, anladım. <chuckles> Anladım, peki, bu noktada, hani, biraz, eee, işimi kaybederim gibi bir korkun var mı? Bu bunlar yaşanırken, hani, biraz daha, b eee, aktif değil de pasif kalmak noktasında bahsediyorum. Hani, daha önce bunu dile getirmişsin ama herhangi bir, eee, aksiyon alınmamış, eee, veya hâlen şikâyetini dile getirdiğin noktadaki gibi devam ediyor. Şu an andamı anladığım kadarıyla, eee, bu noktada, hani, eee, işimi kaybederim gibi bir korkun var mı?
Evet. Yani, o orada çalışırken aslında birkaç iş teklif almıştım dışarıdan. Eee, yani, beni birkaç bilen insan, hani, başka bir şeyler önermişti ama oraya da çok yeni başlamıştım ve, eee, yeni de mezun olduğum için, hani, departman görmek istiyordum, farklı alanlar görmek istiyordum. Yerimde saymayacağımı da biliyordum. Eee, biraz bilgi açlığı vardı. Bir de, eee, çalışma ortamımızda, nasıl söyleyeyim, hani, aile gibi olursun ya, gerçekten öyle bir ortam vardı. Yani, işteki bu, ımm, yani, onların çalışma disiplinindeki bu problem olmasa gerçekten çok rahat, böyle, hani, nasıl desem, ayaklarımın, böyle, geri geri gitmediği bir yerdi. Hani, "Ya, bırakacağım şu işi" falan, dediğim bir yer değildi. Aksine, böyle, rahat, rahat sakin, sakin özellikle muhasebeye geçtikten sonra, böyle, hani, beklentimi de o sıra doyuruyor. Hani, bir şeyler öğreniyorum. Hani, kendimi gerçekleştirdiğimi hissediyorum, falan. Öyle bir andı. O yüzden, eee, sonrasında tabii ki değiştirdim, dediğim gibi. Eee, aslında orası bana birazcık da tecrübe de oldu. Eee, başka yerlerde joker olma girişiminde bulunmadım, eee, ama yine de nihayetinde insanların hep, böyle, bir beklentisi oluyor. Yani, başka girdiğin iş yerinde de bu olmasa başka bir şey oluyor. Yani, bu aslında, ımm, nasıl söylesem, keşke onun, hani, şeyi, yapılsa, yani, böyle, kimin çalışıp kimin çalışmadığı, böyle, ayırt edilecek noktada olsa ve ona göre en azından, eee, bir motivasyon kaynağı, ne oluyor, Türkiye'de maaş oluyor bu genelde. Eee, en azından maaş beklentisini ona göre ayarlansa, ne bileyim, ekstra bir prim koyulsa, bir şey olsa, bence o insanlar da bu durumda çalışırlar. Yani, zorunda hissederler kendilerini.
Evet. Hı, anlıyorum. Harika. Hı hı. Evet, hâliyle. Keşke. <chuckles> Evet, hani, diğer, eee, iş arkadaşlarından biraz daha, böyle, eee, fazla hak ettiğini almak, ııı, gibi hissettirirse de dediğin gerçekten doğru. Peki, mesai saatleri dışında da, eee, mesai saatleri içerisinde ilgilenmen gereken işlerle ilgilendiğin oluyor mu?
Evet. Doğru. Nasıl yani? Anlayamadım tam.
Eee, mesela, eee, ofiste çalışıyorsun örnek veriyorum ve mesai saatleri dışarısındasın. Hani, e, işin bitti evine geldin, evinde de, ııı, işle alakalı mesaj, mail, eee, böyle d sorunlar yaşıyor musun?
Evet. Hımm. Iıı, o bahsettiğim iş yerindeyken yaşadığım oluyordu. Yani, benim izin günümde mesela Ya, aslında, bi d herhâlde birazcık yetkinlikle de alakalı, yani, onların, nasıl söylesem, yani, o mesela pazar günü ben çalışmıyorum ama, işte, bir yapılacak iş var orada. Arayıp sordukları oluyordu, ya. Ya, oluyordu gerçekten. Yani, hani, "Ben bunu halledemedim de sen bunu nasıl" Ya, ama, işte, aynı işi yapıyoruz. Sen de bunu gördün. Sen de bunu yaptın ama, yani, o sıra, böyle, ne bileyim, bilgisayarda bir sıkıntı çıksa, hani, çok, ımm, belki yaş itibarıyla bilemiyorum, yani, benden daha yaşça büyüklerdi, ımm, yani, ben daha hâkimdim belki de bilgisayara, evet, yani, o ama saçma oluyor işte. O zaman almasınlar öyle insanları diyorsun, yani, gerçekten içinden. Yani, o zaman yetkin birilerini al da ben de bu kadar hırpalanmayayım ama kimsenin de işine gelmiyor, yani.
Hımm, anladım. Hani, b Evet. Biraz geri. <chuckles> Evet. Evet. Eee, yani, sorumluluk, eee, veriyorsan yetki de, eee, vermen gerekiyor. Aslında ona getiriyorsun. Aslında en son söylediğimle ilgili bir şey söylemek isteyecektim. Hani, böyle, bir sorunun varsa, hani, gün içinde gerçekten, hani, mesai saatleri sonrasında da rahatsız ediliyorsan, hani, belki 1-2 saat tamamen iletişimi kapatmak noktasında, eee, bir şeyler öner önerecektim. Hani, eee, belki mesajlara yanıt vermemek, aramaları geri çevirmek, e-postaları Hani, buraya biraz sessiz alan da diyebilirsin. Hani, buna da iş yerinden de kimse itiraz edemez. Çünkü senin de iş harici odaklanmaya ihtiyacın var.
Kesinlikle, kesinlikle öyle. Hıh. Evet. <chuckles> Ya, zaten E, doğru. Ya, zaten böyle, hani, atıyorum, pazarın erken bir saatindeyse o, yani, mümkün değil. Zaten benim telefonum hep "rahatsız etme"dedir genelde. Böyle, yani, kendimi bildim bileli uzun zamandır böyle. O saatte aranıyorsa Allah'a emanet. Yani, artık yaptı yaptı yapam kendi bilir. Yapacak hiçbir şey yok ama, böyle, ister istemez, hani, bir öğlen aranıyordur, bir şey oluyordur. E, elinde t yani, dönmesen, böyle, aklında kalıyor. Yani, ne bileyim, insan kendini kötü hissediyor. Hani, yardımcı olmak da istiyorsun ama bir insan bir saatten sonra bıkıyor da, yani.
Hı hı. Mükemmel. <chuckles> E, tabii. Evet.
Ne bileyim. Teşekkür ederim ama içimi döktüm sana. Sok çok sağ ol. Birazcık, böyle, eee, dinlenmiş hissettim en azından.
Çok rica ediyorum. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.